Ja, und fällt dir dann auch auf, dass die Leute dann relativ oft in einer ähnlichen Situation gesteckt oder stecken, wie du damals gesteckt hast oder
Ja, in i in der Tat. Also ju junge Menschen sind ganz häufig in dieser, äh, Situation, hm, ist ja auch 'ne normale biologische Entwicklung, dass ein junger Mensch in einer Gruppe, in einer einer einer Peer Group aufwächst, äh, und da gibt's dann im Freundeskreis da gibt's da so so 'n so 'n wie soll man sagen, so 'n so 'n so 'n so 'n so 'n so 'n Leader, so so 'n Führer irgendwie im im Freundeskreis, an dem sich dann der Rest der Gruppe so orientiert und wenn der jetzt einen bestimmten Beruf macht oder, hm, sich ein bestimmtes materielles, äh, Gut kauft, dann macht der Rest der Gruppe das auch und da muss man da muss man die Jugendlichen in meinen Augen so 'n bisschen rausholen und so 'n bisschen zu ihrer Individualität führen.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm.